Anladım, anladım çok güzelmiş. Peki en son böyle, eee, giydiğin kıyafetten dolayı kendini öz güvenli veya öz güvensiz hissettiğin bir, eee, görüşmen, buluşman, toplantın ne bileyim bir iletişimin oldu mu?
Evet. Hı hı. Oldu. Hı hı. Eee, yani, eee, 1 ay ya da 1,5 ay öncesinde burada, emm, Polonya'da tekrar, hani, emm
Paylaşır mısın? Hı hı.
Eee, şey sonbahar olduğu için Harry Potter filmlerini baştan sona böyle birkaç kere sinemaya soktular ve ben de Harry Potter'ı çok seviyorum ve, eee, şu anda da birisiyle görüşüyorum hayatımda. Emm, eee, ya, normalde ne giyeceğimi çok rahat, hani, düşünen bir insanım gerçekten. E, benim için kıyafet seçmek, eee, çok çok kolay, eee, alışveriş yapmak çok kolay.
Evet. Ya. Çok tatlı. Hı hı. Bu arada gerçekten zihninden hemen pıt, pıt, pıt böyle öyle güzel, eee, eşleştirmeler yaptın ki gerçekten şahane seçiyorsun.
Evet. Teşekkürler. Ya, bir alışveriş yapmak çok kolay ama onunla buluşmaya geldiğimde sürekli bir değiştiriyorum, sürekli değiştiriyorum, değiştirirken terliyorum. Eee, o sonra kıyafetler terleniyor. Bilmiyorum belki de, eee, ona karşı hissettiklerimden de kaynaklı ama o bana karşı bir şey hissetmiyor onu biliyorum. Eee, yani, o zaman, işte, o sinemaya gittiğimizde Harry Potter'ın, emm, Azkaban Tutsağı filmine gitmiştik. Eee, o normal iş kıyafeti iş işten sonra gelmişti. Yani, d aslında öyle, e, ben de birazcık daha şık olmak istedim ama benim normal hayatımda da zaten sürekli, hani, gömlek falan giydiğim için hep birazcık fazla şık olmuşum duruma göre. O bana sürekli öyle dedi. Evet, eee, ama güzeldi tabii, yani. Yani, güzeldi, eee, ama keşke tabii bana karşı duyguları olsa daha güzel olabilir.
Hı hı. <chuckles> Ya. Hıh. Ya. Hı hı. Evet. <chuckles> Dozu biraz kaçırmışsın. Hı hı. Eee, şöyle bir soru sormak istiyorum. O duygular noktasına da geleceğiz. Biraz fazla şık olmak orada senin öz güvenini etkiledi mi peki?
Hı hı.